Ah, então, todas as áreas eu eu eu acho que sim, dá para fazer em todas as áreas, por exemplo, ah, eh, casa, trabalho mesmo, né, tem uma um escritóriozinho menos menos cheio de coisa, eh, a rotina também, né, mais minimalismo, vamos supor assim, né, se você quer deixar um pouquinho menos menos cheio de coisa, né. Eh, mas também eu acho que o minimalismo dá um pouquinho menos de vamos supor, né, eu falando de de construção mesmo ou de ou de coisa que a gente pode ver com os olhos, né, ver, eh, fisicamente, né. Eh, eu acho que dá um pouquinho menos de alma, assim, menos de de de humano, né, menos menos humano da porque, eh, já já te eu já vi vários vídeos de, eh, qual era o McDonald's, né, na na época 2000 e realmente era isso, exatamente. Antigamente mesmo também, né, porque era aquele aquele McDonald's vamos supor, o a construção do McDonald's, eles eram mais, eh, era mais infantil, né, era mais chegado para criança mesmo, para alegre
Uhum. Sim. É. Hum, sim. Sei. Ah, antigamente, certo. Era. É uma coisa mais família é, família infantil, era o mundo kids mesmo, né, uma comida ali para criança, rápida, um fast food.
Isso. Isso, exatamente. E se você for ver, a maioria desses restaurantes é agora, é um um bloco, né, um bloco de preto, cinza e sei lá. E e eu eu escutei que é é é triste, eu eu acho que é triste, mas o que que é isso? Eu já escutei falar o que que é. Eh, esses indústrias, quando eles querem quando eles falam: "Ah, já está na hora de fechar, a gente não quer mais essa construção aqui". Eles colocam justamente quadrado, cinza e e tal, para para vim ver outra outro tipo de conteúdo, outro tipo de de construção, né. Vamos supor, o McDonald's fechou aham.
É. <laughs> É verdade, é verdade. Tudo tem, né. Uhum. Sério? Uma nova identidade, né.
Isso, exatamente. Porque ninguém ia querer um lugar que tinha a aquele aquela construção do McDonald's, né, no "Ah, bora lá na loja de de no no novo Walmart que parece com o McDonald's antigo", né, então, realmente dá para ver um pouquinho, mas também tirou um pouquinho da da da felicidade né, o o
Ah, não, não, não. Uhum. Tira, tira. Tira o o o sabor. Não o sabor, mas, eh, a lembrança do que é.
o plu pronto. Isso, exatamente. É aquela lembrança boa: "Ah ah, quando eu era no Mcdonald's, quando ainda" Pro pronto, na Pizza Hut, né, quando eu era criança ia na Pizza Hut, aí a Pizza Hut, ele tinha tinha cheio de quadro, cheio de de de o a luz também, eh, a construção também era meio um pouquinho mais animada, o ícone da da da Pizza Hut também e os brinquedos lá. E e poxa, se você for ver agora, eh eh eh, é raro ver essas coisas. Eh, então eu acho que que mata um pouquinho da da nossa essência, né, no sentimento de ir para essas, eh, para essas esses lugares, e e tra e internet também. <laughs>
Uhum. Hum. Certo, certo.

Sim, até também pe pela higiene também, e limpeza mental, né, quando você olha assim, uma questão, assim, mental, você vai precisa de estudar para um exame ou você precisa sua casa mais organizada, para você conseguir respirar melhor. Tudo isso transparece no que você vê, tipo, aquela tal da poluição visual também, sabe. Quando você vê que você tem muita coisa na frente, você não consegue nem andar direito, ou você consegue andar, mas pelo menos você evita ter aquele cantinho da bagunça. Sabe, eu acho que o cantinho da bagunça me passa muito a vibe de a maximalismo, acúmulo extremo, sabe.
Isso. Uhum. Isso. Isso, exatamente, poluição. <laughs> Isso, exatamente. Ah. Isso. Aham. Sim, exatamente. Eh, acúmulos extremo, pronto, exatamente. Eh, se porque, eh, várias vezes que a pessoa as pessoas que eu eu f conversei aqui nos Estados Unidos, elas falam: "Ah, quando eu vou lá no meu armário, eh, tá cheio de roupa, e que não sei o que, que eu preciso diminuir". É é bom que aqui também o pessoal faz muita muito muita caridade, doação, eh, aqueles negócio de de, eh, venda de garagem também, e isso é é muito legal. Mas também, eh, é tão fácil aqui comprar as coisas que que que, poxa <laughs> Eh, mas também
Aham. Doação, né. Hum. Ah, isso é demais. Ah. Que acaba também sendo muito é é fácil de dar demais, né, tipo assim: "Ai meu Deus, agora agora me ajuda amparar a parar".
Isso, exatamente. <laughs> Aham. Eh, mas também, esse negócio de minimalismo me lembra muito, eh, o que a indústria tá indo agora, né, eu não sei se você já percebeu, mas, eh, antigamente antigamente não, vai, época 2000, quando é a internet começou, eh, tinha esse negócio de maxismo eh, maximalismo, né, ou seja, tudo tudo era mais detalhado, mesmo para para internet ou pra pra construção mesmo, né. Eh, era mais detalhado, era mais com vi era mais vivo, né, era mais, eh, o pessoal gostava mesmo de fazer, né, esses ícones da de de internet, de de de de YouTube mesmo, né, eh, era mais maximalismo, e agora tá tá ficando mais monótono, né, o v por exemplo, o
Aham. Hum, uhum. Sim. Certo. Sim. Um tons pastéis, uma uma um padrão, né.

Isso, exatamente. Eh, por exemplo, eu não sei se você já viu Dunkin Donuts. Eh, pronto.
Sim, sim, sim, claro que é famoso. Também é famoso na Europa, sabia? Mas é porque aqui também tem bastante o Crispy Creme, assim, tem o Dunkin Donuts, mas tem um Crispy Creme, não sei se você já ouviu falar. Que é a mesma é a mesma pegada, só que o Crispy Creme ele foca muito em, por exemplo, milkshake, isso o Dunkin Donuts, ele já é café, ele é uma cafeteria, né, mais formada.
Ah, sério? Aham. Não, eu também não. Isso, do né, sim. <laughs> Mas pois é, o por que que eu estou pegando o Dunkin Donuts como exemplo? Porque agora só se chama Dunkin, não sei se já percebeu isso também, e antes era Dunkin Donuts. Ent eu não sei, eu acho que é a marca mesmo, é minimalismo, pronto. Em vez de o pessoal falar: "Ah, bora no Dunkin Donuts", eu acho que é só Donuts mesmo, para abreviar mesmo. É mesma coisa que no Ceará também, o pessoal está com o negócio de de, eh, antes de eles fara eh, eles falavam, eh, "ma mano", aí depois vai para "macho" e depois de "macho" foi para "má", e agora eles que quando eles querem chamar alguém, eles falam só: "Ei, má", gente, eu acho a coisa mais feia, mas enfim. É
Aham. Por quê que eles tiraram o donuts? Aham. Hum. Hum. <laughs> Eita. Aham. Sim, sim, vai abreviando, né, vai comendo as palavras ali. Nossa, que loucura, realmente tem essa diferença. Mas assim, você acredita que também, que de certa forma, o minimalismo ele é isso, ele é um um estilo de vida que dá para ser agregado em todas as áreas?
Isso, exatamente. Hum. Uhum.